Oo, totoo yun. Mas maganda talaga siyang gamitin 'saka, parang ano kasi do'n, eh, uhm, lahat ng hinahanap ko na gamit, damit, gano a kahit ano na nandoon talaga, sa Shopee. Mm.
Hmm. Pero, ah, yung yung katulad ng nai nai-share mo kanina na yun nga yung na-scam kayo. Saan kayo nag-reach out? Nag-reach out kayo mismo ba sa Lazada? Na-resolve ba nila yung issue ninyo, gan'yan?
Mm. Mm. Uhm, hindi, ah, mismong pinakita ko dun sa, ah, rider, na ano, wala akong order pinakita ko yung app ko na wala akong ine-expect na delivery. Eh, ang dumating pa naman sa akin lotion, ah, Korean lotion siya, nakikita kasi do'n sa pouch ng parcel, 'di ba? Kung ano 'yong item, sabi ko, hindi ako um-order ng lotion kasi hindi nga ako nag-lo-lotion. <chuckles>
Hmm. Bo Ay, ikaw. Mm, pa Mm, mm. Mhm. Ah, okey. Pero maiba tayo 'no, bukod dun sa ano bukod dun sa, ano tawag dito, ah, online shopping mo 'no, may iba ka pa ba na app na ginagamit katulad ng halimbawa pang, ah, mga life hacks mo yung mga gan'yan, kung papano mapapadali ang ano ang ang buhay sa kusina, yung mga aesthetic na ano na na disenyo yung mga gan'yan.
Oo. Sye Mm. Ah. Ah, sa mga gan'yan, uhm, mas gusto ko yung sa Pinterest.

Uhm, guilty ako diyan, oo, <laughs> minsan nau-ubos ang ora minsan nau-ubos ang oras ko ka ka-ano na kaka-Facebook.
<laughs> 'Di ba?
Gapo oo s m
Sabagay, sabagay tapos ano nga, uhm, anong tawag dito online shop, ay hindi yung mga nagla-live selling, tama, 'di ba? Hmm.
Oo 'yon, 'yon din 'yon din 'yong kinaka-adikan ko talaga kaka-Facebook, sa entertainment naman sa yuo YouTube, 'di ba may do'n na nag-la-live kasi ng mga, ah, palabas show it's it's showtime mga ganun, tapos 'yong balita sa YouTube na din naka-live, eh, 'di ba. Mm. Mm.
Mm. Mhm. Oo, totoo, mm. Oo nga, tama, live streaming, pero yung dun sa Pinterest ba at 'tsaka yung dun sa Shopee, meron bang, ah, nag-recommend sayo or, ah, basta lang na-ano mo siya, na nadiskubre mo na, ay eto pala mas okay pala siya.